Ya, olaylar zaten hiç bitmedi. Ordan, eee, Sri Lanka'ya geçtik ve artık o kadar yorgunuz ki.
Öyle görünüyor. Hı hı.
Iıı, yani, en son kaç 4 ülke mi oldu? Tayvan, Tayland, Malezya, Sri Lanka. 3 gün içerisinde 4 farklı ülkedeydik. Uçaklarda uyuyoruz sadece. Eee, ve indiğimiz de artık bitiktik zaten, gittik. Otel de, hani, önceden rezerve etme falan yok o dönem çok fazla. Gidiyorsun, adresler var. Gidiyorsun, buluyorsun. Hemen yürüdüm, girdim, tuttum falan öyle bir yerdi. Aldık hemen bir uyuduk, dinlendik. Eee, sonra Sri Lanka'yı gezdik, güzeldi. Sri Lanka'da file bindik. İlk, böyle, Tayland'daki gibi de değil bu arada file binerken, şey, eyer falan yok. Bire bir temas ediyor vücudun fille. Fili yıkadık, o bizi yıkadı.
Tamam. O! Enteresan. Hı hı. Hee, yok. Peki. Hıı. Ha. Eee, nasıl bir histi, peki, bu? Yani, hani, hı, olaylar gerçekten, böyle, bilmediğin bir yerde partileyip, böcek yememekten, file binmeye kadar gerçek bir, eee, macera filmi gibi ilerlemiş, yani. Nasıl bir his? Fili bir fili o kadar büyük bir hayvanın üzerinde olmak, oraya çıkmak, hani, o, böyle, bir deneyim yaşamak nasıl bir şeydi?
Çok güzel. Eee. Kocaman bir şey zaten fil, çok yukardasın, yüksektesin bir kere ve kocaman bir hayvan ama, böyle, uysal seni taşıyor. O da çok enteresan geliyor. Sen ne kadar büyük bir hayvansın ya, beni niye taşıyorsun gibi hissediyorsun. Böyle sarılıyorsun tenine değiyorsun ellerinle, falan, böyle, çok güzel bir histi. Yıkadık, falan, o da çok güzeldi, yani. Onun bize sonra bizi yıkaması. Hı hı.
Tabii. Hıı. Hıı. A! Bir de öyle bir tarafı da var. Ya, peki, hani, bütün bunlar olurken hava filan, böyle, mesela, hani, güzel miydi hep, böyle? Nası nasıl bir şeydi, nasıl bir mevsimdi? Ya, böyle, rahat rahat, hani, çünkü şeydi diyorsun bir de "Otel falan çok yok, u uçaklarda uyuduk." filan. Böyle, hani, her şey müsait miydi buna? Böyle, bayağı az bir tişörtle filan sırt çantasıyla mı geziyorsunuz? Hani, biraz daha iyi hayal edebilmek için soruyorum.
Hıı.